Aí é, aí pesa, é verdade.
E aí pesa. O nhaque o nhoque dela era era parecia uma bala, parecia uma o quando você colocava na boca ele absolutamente derretia. Nossa senhora, não, eu estou com fome.
Olha que delícia, gente. Ó me deu água na boca aqui. <laughs> Ai, e aí
Muito bom, muito bom.
E você disse que fez nhoque no domingo, né, que você falou? E como <clears throat>
Mas eu fiz nhoque no domingo mas eu compro um nhoque italiano, né, que não, é gostoso tal, mas assim, tem nada a ver, nada a ver com o que, eh, o que o que eu comi, né. Nada a ver com o que eu comia, mas gostoso.
Ah. É, não é igual, né, do que é. Certo. Mas e quando você morava no Brasil você fazia o seu nhoque também?
Não, nunca fiz, nunca fiz, porque, eh, sempre o molho, porque dá um trabalhinho, faz sujeira e tal. Ai às vezes a gente não tem tempo né, então o molho já demanda tempo, agora o nhoque também demanda, né, você tem que misturar a massa depois você faz lá minhoquinha corta, é um é um tra é um trabalhinho.
Ah tá. Tá, tá, sei. Certo, aham. É. <laughs> É verdade. É. É um trabalhinho, é verdade, não dá não dá pra fazer as 2 coisas no mesmo dia, né, por exemplo.
Não, não, não dá. Essa vida que a gente tem, era totalmente diferente na época deles, né, assim.
É. É verdade, elas só faziam e só ficavam em casa, né, só faziam isso. É.
Eh. Só faziam isso, só faziam exatamente, ah, muito tempo e tal, apesar de terem, né, tantas atribuições, mas assim, eu acho que p pra cozinha tinha, eh, uma dedicação maior, né.
É. Uhum. É. E também elas gerenciavam o tempo diferente da gente também, né. É.
Ah totalmente, totalmente. Cozinhar acho que era um evento, né, porque eu lembro muito bem das vizinhas vindo, aí uma trazia uma coisa, outra trazia outra, daí ficavam batendo papo, que era uma coisa deliciosa, né, mas a gente não tem tempo para fazer isso. Adoraria.
É. Na minha casa também. É. Muito Não, não mesmo, não mesmo. É verdade. E deixa eu te perguntar agora quando você então, por conta de tempo tudo você tem dia que então se dedica a fazer o seu molho de tomate, você mesmo disse que já usou a última no domingo. Quando é que você decide, assim, ah, fazer o molho de tomate, quanto tempo você passa na cozinha fazendo isso?
Olha, eu decido, por exemplo, agora já é hora de fazer, então provavelmente no sa no final de semana se eu tiver um tempinho, eu farei, né, agora, vai aí umas
Tá. Uhum.
ah umas 2 horinhas, duas duas horas e pouco porque ele tem que assar, uma quantidade grande, daí bater é super simples mas depois tem que apurar, né, e não dá para deixar ir embora.
É. Certo.

Certo. Então ele fica mais, assim, mais espesso, não é um não é uma molho de tomate molenguinho assim, ah, bem líquido, não.
Depende de v do depende do tempo que você deixa ele na panela, né, se você deixar ele bem mais tempo, aí ele já vai, hã, meio que, como diz, reduzindo, né.
Uhum. Tá. É, vai ali que ele engrossa, mas não é que ele engrossa é o é a é a água que evapora, né.
E exatamente. Então acho que tudo depende da consistência do do molho, do tempo que você deixa ele apurando, vamos dizer assim.
Uhum. Tá, certo. E essa de você tirar e a a a esqueci que eu iria perguntar para você. Você tira a semente, tem alguma razão de você tirar a semente? Porque depois você passa na peneira. Por que que você tira a semente? É o gosto que fica?
Não, eu f eu não não, não tem gosto nenhum, eu acho que, ah hum. Quando você corta o tomate pela metade, depois você eu raspo ele um pouquinho com a colher, então a semente, né. Ah, então não tem uma razão, eu faço o que ela fazia, assim. Ah, nunca fiz é, o costume, nunca fiz ele com a semente no forno, eu não sei nem como é que ele ficaria. Porque realmente, depois da semen da da peneira, fica tudo lá, né.
Aham. Certo, é. Certo. Era de costume já, né. Tá. É, é. E quando você coloca ele para assar, você coloca ele a parte que você cortou para cima ou é a casca para cima? Olha, quero saber dos detalhes.
A parte que você cortou para cima. A casca fica para baixo.
Ah está, não é a pele. Está, entendi. Ah, eu estava fazendo errado, então.
Você tá fazendo errado? Mas é que influencia muito.
Eu fazia com a p com a pele. <clears throat> Será?
Não sei, acho que não.
Porque na verdade, quando eu coloco a pele para cima, o que acontece é que ela torra, dá o aquela, né, tostadinha na pele, eh, mas a parte de baixo acaba ficando mais só cozida, talvez se eu colocasse a parte de né, cortada para cima, aquela crostinha ficasse mais gostosa, né, aquela
Pode ser, pode ser, faz sentido.
Porque toda essa a intenção de você assar é deixar aquela crostinha, né, de a assado, não é?
Exatamente. Fica fica diferente quando você assa, né. Eh, ele fica mais caramelizado, vamos dizer assim.
É, é. Uhum. É, exato. E É. E você tem, ali, alguma coisa sua que você adiciona nessa receita, que a sua avó não colocava, ou você segue à risca?
Né.

Porque existe aquele toma o carmen ele é mais redondo. Mas porque, ah, no Brasil, por exemplo, eu fazia molho de tomate, mas com aquele molho aquele compridinho que chama tomate italiano mesmo, você
Tomate italiano. É, eu acho que ele pode servir sim, o italiano também.
Uhum. E quando ela assava o tomate, eh, os tomates, ela tirava você ou na verdade, agora você faz, né. Tira a pele por
A semente ia ti a pele não, a semente.
Ah, você tira a semente.
A semente. A pele, quando você bate o molho, ah, tudo junto, a pele às vezes fica uma um umas minhoquinhas, assim, de pele. E antes de ir para panela, eu gosto de passar ele na peneira.
Tá. Aham. É, tá. Ah, tá. Está certo.
E aí ele fica super lisinho. Agora, tem gente que gosta do to do molho de tomate mais pedaçudo, eu também gosto. E aí é você bate ele, ah, quando você for bat exatamente, você dá um lá no pulse, né, você d exatamente, porque aí você fica com o molho com um pouco de pedaço, fica super gostoso também. Rústico, né.
Certo. Uhum. A grosso modo, ali. Umas pulsadas. Uhum. Ai, que delícia. É, e e essa de tirar a semente, ah, você tira a semente antes de colocar ele para assar, ou depois? Ah, ok. Tá.
Antes de colocar para assar. Antes de colocar para assar. Uma delícia. Nossa, fiquei com fome agora.
Nossa, é um trabalhinho. <laughs> Eu imagino. Então assim, você go você gosta muito da culinária italiana, pelo jeito.
<laughs> Adoro. Apesar de eu ter influência espanhol meu <clicks tongue> minha eu tenho uma parte da família que é espanhola e meu marido é de descendência Argentina. Então a gente a essas culinárias são muito fortes na nossa vida, né. Mas a italiana, sem dúvida alguma é a que grita.
Uhum. Certos. Aham.